À, rồi. Trước khi á mà bỏ được, cái, à, gọi là, cái tật bạn gọi là cái tật xấu đó đi ha, thì mình sẽ tìm hiểu thử coi, cái nguyên nhân á tại sao bạn lại có cái thói quen mà thích trích trữ đồ như vậy nè. Rồi, bạn có cảm thấy á là có cảm giác an toàn hơn khi mà á, các không gian mà dụ ví dụ như nhà cửa của bạn rộng á, trống trải quá, bạn phải lắp đầy đầy đầy đầy đầy đồ vô á thì nó mới an toàn hơn hông?
Ừm. Ừm, hổng phải là an toàn hơn, mà mình có cái cảm giác là phòng có cần, cái cần có liền, hổng cần phải đi tìm mua mất thời gian, cái gì cần cái là mở kho ra có liền. Đó, chứ hông phải là vì cái cảm giác là đầy kho mới an toàn, mà cái cảm giác là thích phòng. <laughs> Ưm.
<laughs> Vậy là bạn bạn muốn phòng, đúng hông? À, phòng còn hơn chữa là phải có những cái món đó trước, mặc dù á giờ mình chưa cần đâu, nhưng mà có thể sau này sẽ cần, cứ vậy đó mua hoài mua quá chừng mua luôn. Rồi, ngoài cái đó á thì bạn còn cái lo lắng nào nữa khi mà không có được tích trữ, hay ghi đà khi mà không được mua đồ nhiều như vậy hông?
Ờ. Ừ. Ờ. Đó. Đúng. Hông, mình chỉ muốn, ờ, ừ, là vậy thôi đó. Đó là do cái tâm lý là muốn phòng. Chẳng hạn như đi ra thấy cái áo đầm mặc đám cưới đẹp quá, mặc dù giờ chưa thấy cái đám cưới ai để mặc hết trơn, nhưng mình, nó, phòng hờ, mai mốt có đám cưới chạy đi mua kiếm mất công, vừa tốn thời gian vừa mắc, bây giờ thấy cái mua đi để dành. Đó, nhiều khi cứ phòng cái kiểu đó mà nó nhiều đồ ra, mà nhiều khi qua thời gian mặc không được hoặc là mình mập lên, rồi mình ốm đi hoặc là nó hết mốt, đó, bây giờ, ừ, mốt xoành xoạch. Đó, mình chỉ có cái tâm lý đó thôi, mình muốn dẹp cho nó dụ đ đừng phòng nữa đó.
<chuckles>

<chuckles> Ví dụ á như là cái công năng của món đó đó mà bạn có thể hoàn toàn sử dụng những cái món đồ khác trong nhà, ví dụ sử dụng dao để bằm nè, đồ giã tỏi để giã nè, đúng hông? Thì á, có thể là cái món đó hổng có thực sự cần thiết lắm ha, hoặc là cái đầm đó bạn có thể thay thế bằng một cái váy khác ở nhà, thì thực sự cũng hổng phải là cần phải mua để dành trước lắm đâu nè, bạn thấy cái suy nghĩ này được hông?
Ừm. À. À, có nghĩa là khi muốn mua cái gì đó thì phải suy nghĩ ngược lại. Ê, mấy cách kia cũng được mà, cần gì phải có cái này, á, nghĩ nghĩ vậy thì chắc là kìm hãm được cái sự ham muốn chớ. Mình sẽ, ờ, mỗi lần muốn mua gì mình sẽ suy nghĩ là những cách mình đang có ở nhà cũng giải quyết được vậy, thêm cái này choáng chỗ, ô kê bạn, đồng ý.